Evet, aslında dediğin gibi, insan, hani, o şok mu denir artık, o şok, eee, işe başlayınca, bir işe başlayınca sanırım daha da çok vuruyor. Peki, eee, Türkiye'de bilmiyorum artık aile grupları var mı, eee, WhatsApp'ta? İş grupların belki vardır. Şimdi burada <chuckles> burada aile ve iş grupları aslında arkadaşlardan da daha öteye gidiyor. Hani görmezden gelmek ayıp anlayışı başlıyor. Şimdi bizim kültürde öyle oluyor. Sen de cevap vermezsen belki "A, ayıp mı ettik <chuckles> acaba, iii, koca adamlara?" diye. Hani, bu sonuçta dijital yükü 2 katına da çıkarıyor. Sence, hani, bu kültürel baskılarla mücadele etmek mümkün mü? Yoksa uyum sağlamak mı gerekiyor acaba?
<chuckles> Evet. Var olmaz mı? A, a! Lütfen. <chuckles> Hepsi var hepsi. <chuckles> Hı hı. yüzde yüz Hı hı. Allah! <chuckles> Evet. Çok haklısın. Ya, ben bunu köklerine kadar yaşayan biriyim. Özellikle, böyle, ebeveynlerimden çok öyle trip yiyen bir insanım. Çünkü, yani, bir de şöyle bir sorumluluk da yüklüyorlar sana: Belli bir süre onlar sana yazmıyorsa sen onlara yazmak zorundasın. Bu sefer şey oluyor: "Biz seni aramasak sen bizi aramayacaksın." Yani, s emek mesela, siz emekli insanlarsınız, işiniz yok, gücünüz yok, evdesiniz. E, benim burada işim var, gücüm var, sorumluluklarım var. Ya, evet, bu beyni durduramıyorum. "Ben odaklanmamı zor hallediyorum, bir de siz giriyorsunuz araya." gibi dertler çıkıyor. Ve ayrıca, senin dediğin gibi, aileyi geçtim, böyle, bazı, ya, sülale grubu var böyle büyük aile; teyzeler, yengeler, dayılar, böyle, yi yirmi 25 kişilik bir grup.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Anladım. Bu beyni durduramıyorum. <chuckles> Anladım. Hımm, o da o da inanılmaz.
Bayram kutla, işte, bi birinin sünnetini kutla, kutla, kutla... Biri bir şey yazıyor, ona şey Yani yazmazsan senin dediğin gibi ayıp algılanıyor ve sanki ben ailemi, o, işte, geniş aileyi sevmiyormuşum gibi algılanıyor ki çok yanlış. Benim karakterimle belki özdeşleşmeyen bir şey sürekli iletişim hâlinde bulunmak.
Evet, doğru. Hı hı. Evet, belki de nesil ve kuşak farkı da buna olabilir, yani bunun nedeni de olabilir. Belki onlar, eee, onların zamanında çünkü farklıydı. Gidip direkt sohbet olurken şimdi dijital biraz daha kolay tabii ama, eee, insanların da bazı işleri olduğu unutuluyor tabii. Evet, aslında şeyden bahsettin, uyumadan önce Pomodoro Tekniğinden bahsettin. Şimdi yatağa girince, hani, son kez bakmak istiyor o telefona, eee, insanı aslında çileden çıkarıyor. Çünkü günün en sessiz anını da elinden alıyor senin bir bakıma. Hani, beyin dinlenmeye değil, uyarılmaya devam ediyor sürekli. Şimdi Pomodoro Tekniği dedin ama, hani, bu alışkanlıktan, eee, kurtulmak için senin önerdiğin basit bir yöntem var mı?
Kesinlikle, kesinlikle. Evet. <chuckles> Aynen. Evet. Aynen. Kesinlikle.

Evet, doğru. Evet, "Dikkatin dikkat dağılıyor" dedin. Aslında bir mase mesaj geldiğinde sadece onu birkaç saniyeliğine baktığını sanıyorsun ama zihnin, hani, geri dönmesi belki dakikalar sürüyor onu düşünüyorsun, geldi, falan. Ya, bu fark edilmeyen bir kayıp da oluyor. Hani, verimi sessizce eritiyor gibi senin için, hani, bu kayıp en çok hangi alanda hissediyor, işte, konuşmalarda mı yoksa dinlenirken mi, o bildirim şeyi?
Tüketim amaçlı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Ya, beni en çok şöyle etkiliyor: Genellikle, işte, bir iş üstünde yoğunlaşmaya çalıştığımda, özellikle, böyle, dediğin gibi uyku moduna almamışsam, o bir anlık bir ekran parlaklığı, bir de artık biliyorsun bu, işte hadi söyleyeyim, bu Apple ürünlerinin birbirine olan senkronizasyonlarından dolayı, artık bilgisayarda da görüyorsun, telefonda görüyorsun, işte, televizyonun ba o işte, özelliği varsa her yerden görüyorsun, tablet mablet bir yerden bildirim geldiği an. Yani uyku moduna almazsan imkânı yok, onu görmemenin. Yani ben böyle bir durumda genellikle, yani, pomodoro tekniği kullanıyorum. Bu pomodoro tekniğine başlarken de telefonu direkt uyku moduna alıyor ya, rahatsız etme moduna alıyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Doğru. A! Evet, güzel. Mantıklı, evet, son son zamanlarda da popüler oldu gerçekten, hani, uyumadan önce yapılıyor. Eee, hani, son yarım saatte aslında, yarım saatten de fazla hatta telefonu uyku modu, hatta kapatabiliyorsa mümkünse, pomodoro tekniği, nefes egzersizleri ve uyku diye geçebiliyor. Eee, peki
O zaman bildirimleri kesiyor. Evet. Doğru. Aynen. Aynen. 3 genel, ge şey.
E evet.
Dinliyorum seni.
He he, tamam. Eee, bir de, hani, bu son görülme sendromu çıktı. Yani, birinin çevrim içi olması artık, hani, duygusal bir veri hâline de geldi. İnsanlar mesajın içeriğinden çok, zamanlamasına anlam yüklüyor gibi. Sence de, hani, bu görünürlük iletişimi kolaylaştırıyor mu? Yoksa daha gergin hâle mi getiriyor?
Hı hı. Hıı. <chuckles> Doğru. Doğru. Ya, ben açıkçası özel hayatın gizliliğine biraz önem veren bir insanım öz Bu telefonlar çıktığından beri, bu herkesin istediği gibi birbirine ulaşılabil kolayca ulaşabilme hâli, benim hoşuma gitmiyor. Zaten o yüzden ben de bu son görülmelerim her bütün her yerde kapalıdır. Kimse görmez, benim ne zaman şey yaptığımı, çevrim içi, olduğumu. Çünkü şöyle bir şey de var. Ben şimdi, biri bana bir mesaj atıyor. E, ben sana hemen dönmek zorunda değilim ki veya belki o sıra tadım kaçık veya ç tam tersi çok mutluyum. Belki seninle gö konuşmak, iletişimde bulunmak istemiyorum o an. E, o uygulamadan başka biriyle de konuşuyor olabilirim. E bu sefer, eee, mesaj atan o görüyor benim çevrim içi olduğumu daha ön es o yazdıktan sonra girip çıktığımı. E, bu sefer ki kişisel algılıyor. Eee, yok efendim, "Bana niye yazmadın?" öteberi o yüzden ben genel olarak kapatıyorum onları ya.
Hıı, evet. Mantıklı. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii, ya.